بالضبط، برافو عليكِ. باقيسها وأتأكد إن المقاس ده هو اللي أنا هينفع أصمم عليه، قبل ما أقول خلاص إن أنا هاشتريه. يعني غسالة الأطباق دي أخدّت مننا مراحل برضه عشان أنا كنت عايزة أجيب اللي هي الكبيرة، اللي هي بتبقى 60 سم مثلًا، و وفي الآخر قلت لأ خلاص، مش هاجيبها عشان هتاخد مكان كبير أوي، هاجيب ال45سم سنتي اللي هي 10 أفراد بحيث إن هي إيه تنفع تتضبط. فكنا بقى بن
آه. همم. حلو. آه، يبقى مسكتِ العصاية من النص. طب تفتكري تعليمِك أو مثلًا دراستِك أنتِ بتقولي إنك أنتِ وجوزِك ده دراستكم أصلًا، تفتكري بس ال يعني اهتمامِك الدقيق بالسنتيمتر ده بسبب إنِك أنتِ ده دراستِك أصلًا؟ والّا أنتِ ك يعني ك من شغفِك الداخلي أنتِ عندِك الهواية دي أصلًا إنك تهتمي بالتفاصيل؟
بالضبط. بصي هو أنا بصراحة ك كشخصية يعني آه أنا باهتم بالتفاصيل جدًا، جدًا. بس ما اعرفش أ يعني أنا طلعت لقيت نفسي كده، ما اعرفش الكلام ده طلع بسبب دراستي؟ والّا كان قبل دراستي؟ مش مش عارفة بصراحة. ممكن تكون دراستي زوّدت الموضوع شوية، لأن فعلًا يعني في الكلية إحنا كنا بنحلل كل حاجة، عارفة فكرة اللي هو أنتِ قريتِ جملة أنتِ عمّالة تحلليها عشان تطّلعي منها البهاريز اللي جواها، فأنا آه، <laughs> شُفتِ ما آه، بالضبط.
همم. إمم. إمم. <giggles> فأنتِ حللتِ المطبخ بقى المحروق المرحوم بقى اتحلل فوق. <giggles>
حرفيًا والله بجد. أنا فاكرة كويس والله بجد آآ بابايا ومامتي وأهل جوزي وكده، جُم طبعًا شافوا الشقة قبل ما نشتريها والكلام ده كله قعدوا يقولوا: "لأ، ده صغير أوي والمطبخ صغير، والحمام صغير، وهتعملوا إيه؟" والكلام ده. أنا فاكرة إن هو بعد ما اتفرش يعني، بعد بقى ما عدينا المراحل دي كلها قالوا لنا: "برافو عليكم أنتم طلعتم من ما اعرفش إيه إيه" بغض الن
إمم. إمم. تحفة. آه، من الفسيخ شربات يعني بصوا <giggles> جميل جدًا.
أيوه حرفيًا. كانوا منبهرين أصلًا إن إحنا عرفنا نعمل كده.
حسيتِ ب بإنجاز عظيم ب يعني حبيتِ المطبخ أكتر أظن، عشان حسيتِ إنك تعبتِ فيه، وفي تفاصيل التفاصيل يعني. طب بالنسبة بقى للراجل اللي بيعمل المطبخ حسيتِ بقى إنه هو إيه عايز يقول لِك ده شغلي مثلًا سيبي لي أنا اللي هاقيس، أنا اللي هاعمل؟ والّا يعني كان إيه التعامل معاكم؟ لأن الناس بتوع المطبخ دول بالذات بيبقوا حاسين نفسهم يعني هم دكاترة، فكنتِ بتتعاملي معاه إزاي؟ كنت بتدّي له بقى أنتِ الرسمة؟ أنتِ والَّا سِبتِ له هو الدنيا؟
فبصراحة آه. جدًا بصراحة. آه. أيوه. أيوه.